Mas era um outro tipo de ansiedade, porque me dava fal eh, falta de ar, eu queria cancelar um dia eu queria cancelar tudo, um dia eu queria que demorasse mais, um dia era uma ansiedade diferente sabe? No dia que ele ia chegar eu falei assim: "Ai meu Deus eu não quero mais, chega, vou falar para ele ir embora, vou para ele ir para outro lugar, não quero, não quero que venha".
Uhum. Está. Uau, mas calma, calma, calma, vamos vamos, vamos cutucar esse
Aham.
esse arroz aí, espera aí. Qual era o grau de intimidade? Qual era o grau de
Era um romance. E aí, aham.
eu já entendi que era que é, não não pode ser só um amigo, mas qual é o grau de
Aham.
de vespeiro, essa colmeia de abe é. Hã.
A gente ah, altíssimo, é tipo cabeça no vespeiro.
Ah
Aí ele a gente já tinha vivido um romance quando eu morei na Itália.
entendi. Como assim? Certo.
E aí quando, eh, eu me mudei a gente se falava de vez em quando, mas eu nunca mais achei que a gente ia se ver de novo, né. E aí quando ele me mandou uma mensagem foi muito do nada assim, 1 mês antes dele vir, ele mandou uma mensagem falando: "Estou indo para a Espanha, posso ir para Portugal te ver, você quer?". E aí tipo sem pensar muito eu falei: "Ah, vai ser legal, vem".
Uhum. Uhum.
Só que aí foi chegando mais perto, eu fui assim, meu Deus, já tem 1 ano sei lá, que a gente não se vê, quase 1 ano. É, aí eu falei: "Gente que esse homem vai ficar aqui na minha casa 3 dias".
Cuidando dos conflitos emocionais.